Evet. peki, hani, eee, fitness ne bileyim, fitness şu anki gençler, eee, fitness'a yönelmiş durumda. Herkes, böyle, eee, evet birçok herkes fitness'a gidiyor. Ne bileyim, güzel vücut yapmak için de aynı zamanda ıd eee, işte, prot he he, aynen o. <chuckles> protein tozları, yani, bilmiyorum ne kadar sağlıklı, ııı, fitness tartışılır. Bazı, hani, ımm, doktorlar, hani, fitness'ta spor yapmayı tavsiye edenler de var, etmeyenler de var. Hani, o yapay ortamdan dolayı, hani, daha doğal doğal ortamlarda yapılmasını tavsiye edenler de var, eee, ama tartışılır tabii ki. Bence, hani, eee, bir dışarıda yapılan sporun daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ya eskiden, hani, fitness salonları yoktu. Hani, biraz da yapay olduğunu düşünüyorum. Ya sen ne düşünüyorsun bu alanla ilgili?
Yani. Evet, birçok. <chuckles> Protein tozları falan değil mi? <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.